Ừm, đối với việc mà ngôn ngữ á thì những cái tiêu chí đó. Còn những cái về kỹ năng, ví dụ như là, à, học, à, piano đi chẳng hạn, đó, thì mình cũng phải làm, à, tìm nguồn từ sách nè hoặc là video trên Youtube á. Còn, ờ, nếu mà, ờ, tài những cái tài liệu mà nguồn trên You Youtube chẳng hạn thì mình sẽ tìm xem, ờ, họ có là, à, có kinh nghiệm tới hay hông? Và họ có những cái bài hay hay không? Má mà lượng comment ở dưới như thế nào? Đó, như vậy, đúng rồi, thêm cái lượt comment này bình luận như thế nào để mà đánh giá, ưm, nó thực tế nhiều hơn cho việc mà, à, sách ở ngoài bạn. Nhiều khi sách ở ngoài thì, ờ, tài liệu đó thì cũng rất là ô kê nhưng mà đôi khi là mình cũng không biết được, ờ, ờ, cái sách đó có ô kê, được như thế nào? Tại vì sách thì phải tốn nhiều, rất nhiều thời gian để mà tìm hiểu sâu được.
Ừm. Ừ, đó. À, Youtube. Ừm, cũng đúng. À, rồi cũng same same ha, rồi. Đúng ha. Cũng phải đó. Đúng rồi, nói chung là tùy vào kỹ năng bạn học á thì bạn có thể chọn cái nguồn tài liệu đáng tin cậy như thế nào ha. Mà bạn ơi, bạn nói là ví dụ như kỹ năng piano thì bạn học ở trên Youtube đi ha, thì bạn có những cái tiêu chí nào bạn lựa cái kênh Youtube nó uy tín, nó đáng tin cậy hông?
Ừm, có nha. Ví dụ như là cái kênh đó thì, à, anh cái cái cái cái video đi, là cái người dạy phải được rõ ràng, à, mà những cái bài học đầu tiên là những cái bài học mà mình không biết gì á thì họ phải, à, tỉ mỉ trong cái đó. Hoặc là, à, hướng dẫn một cách nhẹ nhàng, nói nói chung là nội dung phải được rõ ràng và nhẹ nhàng, nói chung là nó giúp cho mình hiểu được từ những cái bài mà đầu tiên luôn á thì mình sẽ tiếp tục dành thời gian để mình học đến bài cuối cùng, thiệt.
À. Ô kê. Ừm. Ô kê về nội dung ha. Ô kê. Đồng ý. À, vậy thì ngoài cái nội dung của video ra đi bạn ơi, thì bạn có quan tâm tới ví dụ là, ờ, số lượt người đăng ký kênh hay là số lượng người, ờ, c thích cái bài đó. Đó, kiểu vậy hông bạn? Bạn có thích thích, kiểu là, lưu tâm đến những cái vấn đề đó hơn hông?